Vem cá, como a internet mudou a forma de descobrir músicas?
Nossa, eu diria que mudou completamente, porque quando eu era criança e eu escutava uma música na rádio né, porque antigamente era só na rádio ou na televisão que a gente escutava música, né. Hã, você não tinha a opção de escutar a música de novo, você tinha que esperar a m a rádio tocar aquela música, né.
Uhum. Uhum. Olhe, então Sim, muitas vezes as pessoas conheciam a música, né, muitas gravadoras pagavam e um eh, as rádios pra passarem, né, e fazerem sucesso uma música.
Isso, é. Então e com a internet, especialmente com a criação do Shazam eu diria
Hum.
Hã, que é o aplicativo de descobrir músicas, nossa tudo mudou, tudo mudou.
Nossa, e você costuma usar bastante esse tipo de aplicativo, tanto, por exemplo, você tá assistindo The The Voice ou outro outro reality de música e quer saber o nome, as vezes gostou daquela música e não não sabe muito bem o gênero, você usa muito Shazam?
Eu eu tenho o Shazam até no meu Apple Watch.
Hum. <laughs>
Porque dá pra você dá pra você colocar um ícone ali do Shazam, e vamos supor você tá ali passeando pela Zara, a Zara é famosa por ter umas musiquinha legalzinha, né?
Uhum. Summer Electro Hits, né? <laughs>
Isso, toda as pessoas tem até gente que faz piada que quando tá na Zara e chega um ajudante ali, um um lojista fala, o cara pede: "Ai, me vê um Aperol aí, porque tá muito gostoso aqui essa vibinha". Hã, mas realmente a Zara, ela tem uma playlist, uma curadoria, assim, muito gostosa. Então co eu eu tenho sempre pos sempre aposto, porque eu sei que a qualquer momento do meu dia eu posso ouvir uma música e querer pegá-la pra ouvir mais tarde. Então eu gosto de pegar Uhum.
<laughs> Aham. Muito grande. Hum. Você é aquele tipo Aham, você é aquele tipo de pessoa que, por exemplo, tá na academia, tá fazendo coisas, às vezes tá escutando um podcast, às vezes até escutando música, você costuma usar fones de ouvido tanto pra escutar em momentos que as não tem ninguém às vezes pra conversar, né, você costuma fazer isso?
Uhum. All the time, o tempo todo, eh, na academia, eu não gosto de ir sem fone de ouvido, porque por uma questão sensorial mesmo, eh, eu aca as músicas as academias, elas têm essa mania de colocar música muito alto e isso me desconcentra um pouco. E quando é uma música, assim, de um gênero que eu num, né. Não tô afim de escutar naquele momento, ou às vezes também tem gente que na academia que fala muito alto. E aí eu preciso de um fone com cancelamento de ouvi de ruído.
Uhum. Aham. Hum. Sim, sim, às vezes. Sim. Primeiro que foca, né, no seu treino, e ajuda você a fazer seus exercícios corretamente, né, muito.
Sim. Total, total. Então tem dias, por exemplo, que eu tô treinando. Eu não consigo treinar ouvindo podcast, eu não consigo. Eu tenho que treinar ouvindo eu eu
Hum, interessante. Você acha que não consegue focar no podcast em si?
Não. Não, o podcast eu uso pra limpar a minha casa.
Hum. Hum, interessante.
Porque é uma é uma é uma dinâmica diferente.
Uhum. E v
Completamente diferente, porque quando eu estou malhando, eu tenho que me concentrar em fazer o movimento certo, em respirar e em não causar uma lesão. Então eu tenho que estar muito concentrada e eu preciso de uma música que me motive para eu poder puxar ferro.
Uhum. <laughs> Muito
Não vou conseguir puxar ferro ouvindo Lago dos Cisnes.
Muito importante, né. <laughs> Realmente é muito importante. E você acredita que tanto o Spotify, Deezer, de certa maneira democratizou artistas pequenos, que não tinha não tinha uma maneira de serem reconhecidos antigamente?
É. Sim. Sim, mas eu acho que existe uma plataforma melhor, onde existe mais interação entre o ouvinte e o artista, o Spotify o SoundCloud.
Olha, qual seria essa plataforma? Olha, por que você acha ela tão melhor comparado, por exemplo, ao Spotify?
É. Isso não sou eu que estou falando, é os próprios artistas. Eu vi uma entrevista de um DJ que eu gosto muito e ele contou que no começo da carreira dele, ele postava as músicas dele no SoundCloud, porque lá no SoundCloud você pode comentar, você pode dar like e você pode repostar.
Hum.
Igual no Instagram.
Olha! Sim, ou seja, o artista consegue alcançar muito mais rapidamente, talvez um sucesso de uma música. E
Exato, exato, com o Spotify, o artista, ele não consegue saber o que que as pessoas estão comentando ali em tempo real. Então o SoundCloud, ele tem essa ele dá essa abertura para o fã para o ouvinte se conectar com o artista. Então, por exemplo, assim, um artista, ele divulga um set, vai um set de 2h. E aí, se você está no minuto 33, você abre os comentários e você pode comentar: "Qual é o nome dessa música?". E aí o seu comentário ele vai subir e vai aparecer ali. Exato. E aí vai aparecer que você comentou sobre o minuto 33, e o artista ou qualquer outra pessoa pode ir lá e comentar o nome dessa música é XYZ.
Sim. Uhum. Uhum. Olha, então É uma dinâmica. Uhum. Olha, então tem o essa dinâmica, tanto com artistas, às vezes pessoas, né, gravadoras importantes querem entrar em contato mais fácil com tal artista, conseguem então democratizar de certa maneira isso, né?
Sim. Sim. Sim. É, e o SoundCloud Bom, agora todas as plataformas estão com, eh, como que fala a mensalidade, né? Não não tem mais como fugir disso, o SoundCloud <chuckles> ele também tá com uma mensalidade. Ele está com uma mensalidade de 5,99 por mês. Só que ele tem uma versão gratuita com anúncios a cada sei lá 2h, não sei, não sei dizer. Hã.
Hum. <laughs> Olha, então há algo mais democrático ainda, né. Pessoas que não conseguem pagar um
Sim, sim. E aí, quando a plataforma divulga a versão premium deles, eles falam você pode pagar o artista diretamente ouvindo a cada clique. Então você paga o artista diretamente a cada clique.
Hum, então que Ah, então, de acordo com o que você vê, consome das músicas, uma parte de royalties, talvez, digamos assim, vai para o artista. Olha.
Vai para o artista, e não para a plataforma, entendeu? É.
Hum, então a plataforma foi criada para meio que erguer esses artistas pequenos que estão tentando, né, eh, chegar num auge de uma carreira, ou até mesmo uma música ficar famosa. Mas vem cá, tem tem alguma música específica, por exemplo, quando você tá na academia, quando você tá limpando sua casa, eu gosto do gênero, por exemplo, rock, eh, na minha casa, você gosta, por exemplo, do gênero, eh, ah, algo mais relacionado ao clássico. Tem alguma coisa, assim, específica de gênero em certos momentos da sua vida?
Sim. Sim. Vão falar. Exato, exato. Olha, eu diria que depende muito do meu humor. Por exemplo, tem dias que eu estou limpando a minha casa e eu estou de ótimo humor. O sol está brilhando, não tem uma nuvem no céu, ah, eu às vezes decido escutar podcast de histórias. Adoro ouvir podcast de histórias.
Uhum. <chuckles> Legal.
E também tem algumas vezes que eu curto ouvir som de natureza ou talvez uma música clássica, um jazz, talvez, mas uma música mais calmante ali, porque eu estou, né, removendo as energias ruins da minha casa. Estou lim limpando a minha casa, né. Então eu gosto de ter essa sensação de que uma música calminha me deixa mais motivada. E aí, quando eu vou para a cozinha, que é, eu limpo a cozinha por último, aí eu coloco uma música mais acelerada pra eu poder já engatar, pra eu pa poder ter energia para fazer meu almoço, né, pra cozinhar.
Tem. Olha. Uhum. Uhum. <laughs> <laughs> Sim, já engata já. Então vo você acredita que a música está diretamente relacionada a seu humor do dia, né?
É. Totalmente. E, na academia, eu escuto 2 gêneros: eletrônico e rock.
E você acha Hum. Pra pra conseguir erguer o ferro, né, e <laughs> consi
Esses dois É, é. O rock pela questão de né, do famoso a frase famosa "treinar na força do ódio".
<laughs> Sim.
O rock é o melhor. Se você tá passando por uma barra pesada, se você tá, eh, questionando a sua realidade, se você tá bravo com o mundo, se você terminou um relacionamento, se você tá odiando o seu corpo, se você quer mudança na sua vida, se você tá depressivo, ouvir um rock ali, uma gritaria revoltada, é o melhor remédio, é o melhor remédio.
Sim. A música <laughs> Olha, então, você acha que a música vamos usar de certa maneira na sua vida ou um certo momento específico te elevou de certa maneira? Você estava triste uma hora, você estava se sentindo pra baixo, às vezes tinha, eh, acontecido algo de ruim na sua vida em específico? Você tem esse momento que você guarda ou relembra?
É. Sim, totalmente.
Em que a música te ajudou de certa maneira.
Totalmente. Eu não sou muito de levar as minhas mágoas para a academia. Eu levo as minhas mágoas para a terapia. Isso é diferente. Eu faço terapia com um uma psicóloga. Eu não levo as minhas mágoas para a academia. Ah, mas eu conheço muita gente que leva mágoas para a academia. Tanto que todo mundo fala: "O melhor remédio para treinar forte é um é é um pé na bunda, é um término", é.
Hum. <giggles> Hum. Entendi. Uhum. <laughs> O res serve de impulso, né, pra treinar mais, exatamente.
Claro, claro porque você está ali no fundo do poço
Aham.
você está num momento que talvez você está odiando o seu corpo, odiando a sua pessoa inteira, tudo você está odiando tudo.
O seu mundo à volta. Uhum, e isso a ajuda de certa maneira.
Então você vai fazer o que com esse ódio? Você vai fazer o que com esse ódio, pegar ele e transformar em combustível.
Exatamente. <laughs> E você é aquela pessoa que costuma fazer playlists ou simplesmente vai no que dá, ou você tem uma playlist específica para algo, dependendo, você costuma, eh, gostar de fazer isso, ou às vezes pega indicação de algum amigo, né, que gosta de fazer muitas e muitas playlists. Você curte esse ambiente de fazer isso?
Entendeu, é. Uhum. É. Uhum. Uhum, tem os 2. Tem dias que eu gosto de ouvir playli eh, desculpa, que eu gosto de ouvir sets no SoundCloud, porque aí eu descubro músicas novas.
Uhum. Uhum.
Né, o set de por por exemplo, um DJ ele solta um set ali de 2h, é uma construção ininterrupta.
Aham.
Então é uma historinha ali que ele tá contando, entendeu? E eu curto muito isso, tem sets que eu escuto, assim, repetidamente, hoje, inclusive escutei de novo <chuckles> um que eu gosto muito, ou então às vezes tem dias que eu pego uma playlist ali de um rock dos anos 2000, um um emo dos anos dos anos 2000, ou a minha playlistzinha de música eletrônica, de tecno, só que aí a desvantagem de ouvir uma playlist é que uma hora vai cair uma música que eu que você não gosta e aí você tem que pular, e aí isso acaba te distraindo.
Sim. <laughs> Uhum. Olha. Hum. Uhum. Aí Uhum. Então você se considera uma pessoa eclética, de certa maneira, em vários momentos, você não tem um gênero específico pra música, por exemplo, de preferência.
É. Ah, eu tem tem gênero que eu não consigo escutar.
Hum, quais seriam os gêneros que você menos gosta?
Também eu também não posso ser eu também não posso ser hipócrita, não gosto de sertanejo.
Hum, tem algum motivo?
Não consigo escutar, tem. Tem.
Olha, qual seria?
Tem, porque o sertanejo, isso é opinião, tá, eh, o sertanejo para mim, ele é um gênero que fala muito sobre álcool, fala muito sobre traição, sobre se entregar na noite, na bebedeira e, né, querer machucar a pessoa que te traiu, a amante e não sei o quê, e eu não sou esse tipo de pessoa.
Uhum. Hum. Hum. Leva o seu espírito, talvez, para baixo, de certa maneira, né?
É muito depressivo.
Uhum, você não se sente
É um estilo de música muito depressivo, de de de lamúrias, e de vitimismo e de: "Ai meu Deus, te quero de volta, não sei o quê", eu não quero de volta.
Uhum. Sim.
Não quero isso. Então não escuto sertanejo, não escuto.
Uhum, é mais um foco no futuro você diria, né. Que você gosta de músicas, né, que não falam dessa dessa parte da vida que já passou, mas sim essas músicas que
É, eu simplesmente não curto esse estilo de vida do sertanejo, porque ele gira muito ao redor do álcool e do sexo e essas coisas eu não eu não sou assim.
Uhum. E em discussões com pessoas. Você acha que as pessoas entendem esse o seu ponto quando você diz isso sobre o sertanejo, ou elas discutem muito?
Entendem entendem, mas elas falam: "Aí, é cada gosto é gosto, né, <laughs> vai de cada um."
Hum, então você sente um tom uhum, mas você sente um um ar, então de digamos que a pessoa quis dar uma cutucada em você falando isso, um pouco ou
Ah, se ela quis dar, pra mim não importa, porque eu nunca gostei e nunca vou gostar. Não é o estilo de música que eu lógico, eu fiquei muito chateada quando aquela cantora morreu, a Marília Mendonça, mas, tipo, eu não escutava as músicas dela.
Aham. E vo Uhum, sim, mais uma uma coisa de gosto.
Entendeu? Aí as pessoas falavam: "Ai, você é tão insensível", não, eu simplesmente eu não não não conhecia o o repertório dela, não consumo esse tipo de arte.
Uhum. E você falou do SoundCloud, né? Que é um aplicativo que você usa bastante o seu dia a dia. Você já teve algum contato com algum músico nesse aplicativo? Já conseguiu, por exemplo, talvez, "Olha, eu gostei tanto dessa música, faça mais." Você teve algum contato com ele assim?
Entendeu. Uhum. Uhum. Já. Já. Já. Já teve uma vez que um uma dupla postou um set. Eu fui no Instagram deles, no na DM deles pedir o nome da música do minuto específico e eles me mandaram o lin eles me mandaram um arquivo
Uhum. Olha! <giggles> Olha, então te enviaram um arquivo
de uma música que eles nunca lançaram.
E você conseguiu ir num show dessas pessoas que você enviou mensagem ou ainda não teve a oportunidade?
Ainda não, ainda não, mas se Deus quiser no futuro.
Olha. Então pra você, qual o melhor aplicativo de 0 a 10? Eu já sabemos que é o SoundCloud, mas de 0 a 10, qual nota
<laughs> SoundCloud, SoundCloud para descud pra descobrir artistas novos e pra apro apoiar essas pessoas que estão querendo começar também.
<giggles> Olha que interessante, olha, gostei bastante do nosso papo, viu? Achei interessante saber o seu lado sobre esses novos APPs, né, de conhecer artistas que estão em ascensão, viu, muito obrigado!
Uhum. Ai, obrigada por ouvir, viva o SoundCloud, viva a música e viva o compartilhamento de cultura.
<laughs>